okay, also ähm, und du hast hast du das dann selber so für dich so entwickelt oder oder so machen die das in Asien generell in diesen Tempeln?
Ähm, <exhales> ja, also, es wird schon an Buddha zum Beispiel gebetet auch, mm, aber für mich habe ich dann irgendwie diese Ruhe entdeckt, dass ich dann eher also, weil das ist so 'n bisschen mehr auf Dankbarkeit, und vielleicht habe das Gefühl, die katholische Kirche ist so super auf Strafe und auf, ähm, dass man Regeln gehorchen muss, äh, getrichtert. Und das hat mir irgendwie nie so gefallen.
Ja, 'n bisschen schon.

Mhm, dass diese Menschen dann nicht offen dazu sind durch die Religion.
Ja, genau oder halt dann, ähm, nicht drüber nachdenken, warum man also, warum das 'ne schlechte oder gute Sache ist oder neutrale Sache, was auch immer.
Mhm. Ah, nichts infrage stellen auch, ja.
Ja. Auf der anderen Seite ist es halt 'n riesiger Gesellschaftszusammenhalt und ich glaube, das ist auch so 'n bisschen, ähm, was was so 'ne Gesellschaft einfach supergut zusammenhalten kann so 'ne gemeinschaftliche Religion.
Mhm. Deswegen existieren die Regionen auch schon so lange, glaube ich. Ähm, ja, es es gibt ja Dinge
Ja.